Ah, ngayon siguro kasi kakatapos ko lang panoorin 'yong That Time I Got Reincarnated as a Slime, mga pang 5 times na, 5 times or 10 times na. So, binabasa ko na ngayon 'yong novel niya. Kasi ano, eh, kahit 'yong mina pinaka-manga niya ko bitin pa, like hindi pa gano'n ka dulo pa 'yong na ginagawa sa manga. So, binabasa ko na 'yong pinaka-novel niya right now. So ayun, hmm, nakaka-enjoy.
Oo. Ay wow, oo. Ah, oo. Ah, ayos. Sobrang haba kasi 'di ba parang oo, parang season 5 o season 6 na ata 'yon, 'di ba? Ba, meron palang ano
Mm. Oo, inaantay ko pa, inaantay pa 'yong susunod.